Ờ, cái đó nói sao nhỉ? Cái đó giống như việc mà bạn đi tập thể dục á, có thể là trong một khoảng thời gian đầu nó rất là khó khăn, nhưng mà sau khi mà mình đã quen rồi á, thì cái đó nó sẽ là một cái phần bình thường trong cuộc sống hằng ngày của bạn. Tức là bây giờ mình mình thậm chí mình còn không biết trên mạng đang xảy ra điều gì nhưng mình đi làm xong đi về thôi. <laughs> <coughs> Ừm.
À. Ừm, ừm. À, tức là ừ. <laughs> Ừm. Ồ, cũng rất là thú vị ha, bởi vì bây giờ thì cũng không có nhiều người mà người ta có cái khả năng là người ta sống thiếu những cái mạng xã hội đâu. Kiểu như là rất là nhiều người trẻ thì sẽ bị rơi vào cái cảm giác là nếu mà không có sử dụng mạng xã hội thì sẽ bị thua thiệt hay là bị thụt lùi so với cả số đông ấy, bởi vì bây giờ ai cũng dùng mà, thì bạn có bị trải qua cái cảm giác đấy không? Kiểu, cảm thấy là khi mà không dùng mạng xã hội thì giá trị của bản thân có cái gì đấy là nó thụt lùi so với những người khác á.
<laughs> <clears throat> Không, mình thấy họ mình hơn họ rất là nhiều ấy chứ. Bạn cứ tưởng tượng là não của một người bình thường nó có một cái dung lượng nhất định, thì nếu mà bạn cứ tích trữ thông tin, tích trữ thông tin dần dần, dần dần thì bộ nhớ sẽ đầy giống như một cái thiết bị di động đi ha. Thì á trong thiết bị di động của bạn, bạn sẽ lưu giữ những cái hình ảnh mà quan trọng, những cái thông tin, những người dùng, ờ, nhưng mà nếu bây thì bây giờ mình không dùng mạng xã hội, mình sẽ chỉ đọc những cái kiến thức do mình chọn, còn nếu sử dụng mạng xã hội là những cái thông tin rác do người ta gợi ý, nó cứ chèn vào não dần dần, dần dần, dần dần thì nó sẽ không còn không gian cho những cái, a, gọi là, những cái kiến thức có ích nữa. <sniffs> Kiểu, kiểu vậy.
À. <laughs> Ừm. Ờ, ờ, đúng rồi. Ừm, rất là hay nha. <laughs> Ồ, thú vị quá. <laughs> Ừm. Ờ, đúng, đúng, đấy là một cái góc nhìn rất là thú vị đấy. Ờ, nói chung là là con người thì cái, a, cái cái năng lượng của con người là có hạn, và cái ví cái, gọi là, cái không gian bộ nhớ này, cái không gian trí não thì nó cũng có hạn, đúng không? Thì tốt nhất là hãy tìm cách để lựa chọn và chọn lọc làm sao để chỉ nạp vào người những cái giá trị mà nó tích cực thôi, đúng không bạn? Thay vì là những cái giá trị mà nó khá là tiêu cực và đôi khi đấy là nó còn hơi lệch lạc ở trên mạng xã hội nữa, đúng không?
Ừm. Ừm. Đúng rồi, ừ. Đúng rồi. Ừ.

Ừm, chính xác luôn. Đấy
Ờ, thế thì không biết là với với tư cách nha, là một cái người mà đã cai nghiện mạng xã hội thành công và thậm chí là đến bây giờ là rất là hạn chế sử dụng mạng xã hội, thì bạn nghĩ là hiện tại thì lý do tại sao người trẻ họ lại khó khăn trong cái việc là từ bỏ mạng xã hội như vậy nhỉ?
<laughs> Ờ, cái việc mà người trẻ họ khó nó đến từ cái, gọi là, niềm vui nhất thời á, cái niềm vui nó đến rất là nhanh, nó rất là dễ, họ tiêu tiêu thụ cái thông tin như vậy ở trong một cái khoảng thời gian rất là ngắn và họ cảm thấy thỏa mãn với cái điều đó, và cái cảm giác thỏa mãn đó nó lặp đi lặp lại giống như chuyện mà khi mà người ta làm việc mệt <clears throat> thì sẽ có một số người họ đứng dậy và họ đi hút thuốc á.
Ừm. À. Ừm, công nhận nha. <chuckles> Ừm. À, kiểu như một cái cơn nghiện, đúng không?
Thì họ ừm, nhưng mà thật sự là họ sẽ não bộ sẽ tạo cho họ một cái thói quen là hút thuốc sẽ làm người ta đỡ mệt. Nhưng thực ra người ta đỡ mệt là do người ta đứng dậy đi một vòng chứ không phải là do thuốc lá, thì mạng xã hội nó cũng nó cũng tương tự như vậy. Đó là mình cứ lướt mình thấy niềm vui, mình thấy thông tin rồi có những cái người họ làm, à, nội dung, gọi là, gây, a, chấn động á, 3 giây đầu là sẽ muốn xem đến ừ, kích thích như vậy, thì cứ xem nhiều, xem nhiều, xem nhiều, nó tạo thành một cái thói quen mà rất, rất là khó để bỏ. <sniffs>
Ồ, rất là hay nha. Ừm. Ừ, <laughs> thấy kích thích, đúng không? Ừm. Ờ, công nhận nha, đấy là khi mà người trẻ tiếp nhận quá là nhiều những cái nội dung ở trên mạng xã hội ha, đặc biệt là những cái nội dung mà càng ngày nó càng ngắn, nó càng sốc, nó càng gây kích thích, nó càng gây chú ý, thì có thể là về lâu về dài là cái não bộ của người ta sẽ quen về cái điều đó. Và khi mà không liên tục nhận được những cái kích thích nhỏ như vậy ấy, thì não bộ sẽ cảm thấy khó chịu và cảm thấy rất là khó để có thể từ bỏ được cái mạng xã hội, đúng không bạn?
Ừm. <coughs> Đúng rồi. Ừm.

Ừm, nếu mà nói về thua kém thì mình chắc chắn là có, tại vì mình sẽ nghĩ là mình thua <coughs> người ta về cái mặt, gọi là, tiêu thụ, mặt hưởng thụ chứ không phải tiêu thụ, mình xin lỗi, mặt hưởng thụ và mặt kinh tế, tại vì những cái món đồ họ đang cầm trên tay, tại sao giá trị nó cao như vậy mà họ lại sở hữu đồng đồng thời rất là nhiều cái, còn mình thì lại không có gì cả. Chứ nếu mà nói về những cái liên quan đến, a, ừm, tư duy hay những cái kinh nghiệm sống thì mình trước giờ chưa bao giờ ghen tị với ai cả, <chuckles> bởi vì mỗi ngày học một ít mà, chỉ có những cái liên quan đến vật chất á, thì hồi đó mình hay ghen tị thôi. <laughs>
À! Ừm. <laughs> Ừm. À! <laughs> Ừm. Ừm, ừm. Ồ, vậy thì, ờ, lý do tại sao lại như vậy nhỉ? Có phải là bởi vì là bạn ở trong ở trong bạn ấy, nó có một cái gì đấy là nó đã, gọi là, liên kết cái việc là sở hữu những cái món đồ xa xỉ như thế với cái sự thành công và với cái sự giàu có không? Và đấy là lý do tại sao mà bạn có cái cảm giác là có chút gì đó ghen tị khi mà những cái người đó được sở hữu những cái món đồ xa xỉ như thế?
Nó là một cái vòng tròn á, tại vì cái việc sử dụng mạng xã hội nhiều, mình sẽ thấy rất là nhiều cá nhân họ nói là "Bây giờ tôi có tiền, tôi có thành công rồi, tôi sẽ sở hữu những cái món này", thì lúc đó tất cả mọi người sẽ xem và nghĩ là, ô, bây giờ cái đó nó sẽ là cái bằng chứng, nó rất nó nó đúng rồi, nó phô ra cái sự thành công hay không của một cá nhân. <clears throat> Thì nếu mà sử dụng mạng xã hội rất nhiều mình bị nhồi nhét những cái tư tưởng như vậy mỗi ngày, mỗi ngày, mỗi ngày á, và đặc biệt là lúc đó nhỏ không biết phân biệt đúng sai ừ, thì mình nghĩ là "Ồ, mình thành công là mình phải có những cái món đồ đó cầm trên người, đắp trên tay để đi ra đường", ừ, kiểu vậy á.
Ừ. <laughs> À, rất là thú vị ha! Ừm. Ờ. <laughs> Ừm. Ừm, mới lớn, đúng không? Ừ. <laughs> À! Ừm, ừ, đấy, nói chung là cũng cũng đúng ha. Đấy là khi mà những cái, ơ, hình ảnh như thế, những cái nội dung như thế nó xuất hiện quá là nhiều ở trên mạng xã hội ấy, thì nó sẽ vô tình là ảnh hưởng đến cái định nghĩa về thành công của những cái người trẻ, đặc biệt là các cái bạn ở độ tuổi mới lớn, đúng không? Thì họ sẽ coi cái việc là, ừ, cái sự thành công thì nó sẽ liên kết chặt chẽ với cả những cái giá trị về vật chất, những cái giá trị về sự sang ờ, xa xỉ, đúng không? Thay vì là, ừ, kiểu, tập thành công thì nó sẽ tập trung về rất là nhiều những cái khía cạnh khác nữa. Ờ, vậy thì ở cái thời điểm đấy ấy, thì bạn có phải chịu cái cảm giác đấy một thời gian dài không? Hay là sau đấy thì cũng, gọi là, tìm cách để vực lại tinh thần rất là nhanh?
Ừm. Đúng rồi. <clears throat> Rồi.